Ừm, trước đó thì mình cũng, à, thích chơi, a, đá cầu thôi bạn, đá cầu mà, kiểu, à, ừm, có nguyên cái vòng xoay á, hông phải hông phải xoay mà phải phải tầm có tầm 4, 5 người trở lên á, rồi đá cầu chuyền qua lại á bạn. Thì mình thích chơi cái đó lắm, nhưng mà quan trọng mà để mà duy trì được cái bộ môn đó khó lắm, tại vì, ờ, cần rất là nhiều người. Tại vì, ờ, 4, 5 người thì chơi á mới cảm giác vui, à, còn chơi mà chuyền cầu mà có 2 người thì hổng có vui bằng chơi cầu lông á bạn, cho nên là mình thấy á là mình thích chơi cầu lông hơn, cũng hông có cần là quá nhiều người. Rồi nó đỡ giúp mình là bị phân tâm, tại vì thí dụ như mà ai mà nghỉ một cái là cũng bị ảnh hưởng nữa, mình bị ảnh hưởng cho nên là mình <chuckles> cũng muốn, a, tìm một cái bộ môn như là cầu lông như vậy nè, nó dễ chơi hơn với lại á hông có bị quá mệt á.
Ồ! Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. <laughs> Ừm, đúng rồi, mình hiểu rồi ha! Ừm, thì hiện tại như thế này, mình thấy là bạn cũng đã có vận động thể dục thể thao rồi nè, nhưng mà do có thể là nó chưa có phù hợp với lại hoàn cảnh, nên là bây giờ muốn tìm được một cái môn nào đó nó phù hợp cho cái cuộc sống cá nhân của bạn hơn ha! Thì, à, mình chơi cầu lông cũng khá là hay, và đặc biệt á là môn cầu lông nó là cái môn thể lực toàn thân luôn. Ừ, vừa có thể là hoạt động các cơ bắp của mình từ phía tay nè, chân, rồi mình lại còn có thể là chạy nữa, di chuyển rất là nhiều từ sân này qua bên sân kia hai bên, thì nó sẽ một phần nào đấy giúp cho là kích thích cardio này kia, thì cũng giúp cho tuần hoàn máu nó cũng rất là tốt luôn á. Ừm, thì mình thấy đây là một cái ý đúng là hay.
Ừm, chính xác luôn! Ừm. Chính xác luôn đó! <chuckles> Ờ, có hôm mà mình đánh cầu lông mà mình cũng, ơ, bị mệt luôn, tại vì á, a, cái sân cầu lông nó cũng rộng á bạn, mình chạy khắp cái sân luôn, mình bên cánh trái, bên cánh phải là mình phải chạy liên tục liên tục như vậy á. Cho nên là hôm nào mà mình đi tập á, mình cảm giác như là mình hổng có bị stress quá nhiều, mình giải tỏa được những cái năng lượng xấu trong người mình nữa. Tại vì mình đi làm á nguyên ngày về á, ờ, thiệt ra tâm trạng hổng có vui, à, nên á là mình đi tập thể dục á là mình cũng, ơ, à, rất là cảm thấy là hứng khởi á bạn. Nhưng mà quan trọng là, à, có những cái hôm mà như bạn mình nghỉ nè, rồi, à, tâm trạng mình á, mà nó nó mệt mệt một tí nha, là mình cũng hổng có muốn, ưm, ờ, đi ra ngoài đó bạn. Ờ, thì bây giờ có cái cách nào để giúp mình, ờ, duy trì cái thói quen mà kỷ luật lên hơn hông?
Ừm. <chuckles> Đúng rồi. Ờ. Ừm. Đúng rồi. Hiểu!

Ờ, thì nó cũng rất là đơn giản thôi, thì bây giờ nha, ờ, mình đang chuẩn bị chuyển sang một cái ý thứ hai, đó là thay vì á là bạn đặt ra một cái tần suất cho mình bây giờ là cái mục tiêu của bạn nó đang rất là lớn luôn, là ngày nào cũng phải đi tập, nhưng mà để mà có thể duy trì được một cái cường độ tập luyện nó liên tục như vậy thì nó phải cần thời gian và cần một cái sự kiên trì. Vậy thì thay vì bản thân mình áp đặt cho bạn bạn đang áp đặt cho bản thân mình một cái mục tiêu nó quá lớn ngay từ đầu, thì bây giờ nhá, hãy đặt cho mình từng cái mục tiêu nhỏ trước. Đầu tiên này, đang trong giai đoạn là mới tái hòa nhập lại với bộ môn này thôi, thì hãy cho mình một cái tần suất nó nhẹ nhàng, khoảng tầm ví dụ như là 2 tuần 1 lần đi à, 2 lần 1 tuần chứ, ừm, đó, xong bắt đầu là đến khi mà bạn quen với cái cường độ này rồi, thì tuần sau bạn có thể tăng lên là 3 tuần 1 lần, rồi tiếp tục, tiếp tục, cứ cách tuần hoặc là 2 tuần thì bạn tăng lên 1 lần như vậy. Thì bạn có thể là cân đối giữa cái đời sống cá nhân và có thể thích nghi được với lại cái tần suất đánh cầu mà nó không ảnh hưởng đến cái cuộc sống của bạn quá nhiều. Còn hiện tại là bạn đang đặt một cái mục tiêu nó quá cao, nên là nếu như mà bạn không đạt được một cái, giống như kiểu, hồi nãy bạn nói vui á, là giữ chuỗi được á, thì bạn khá là áp lực về điều đó ờ, thì bây giờ mình tăng dần dần thôi, rồi sẽ có một ngày nào đó bạn duy trì được đến cái cường độ mong muốn, giống như bạn hồi nãy, đó là mỗi ngày bạn có đều thể tập được. Ờ, thì bạn thấy cái việc mà mình tăng dần tần suất như vậy thì bạn có thể làm được hông?
Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ, mình thấy khá là hay luôn đó, tại vì đôi lúc á mình quá nghiêm khắc với bản thân mình đi, và cái việc nghiêm khắc này nó khiến mình bị mất động lực á bạn, ơ, khi mà mình hổng giữ được á, à, cho nên là mình cũng sẽ nghe cái lời khuyên của bạn là mình sẽ, ờ, giữ cái tần suất là thí dụ như, a, 3 lần 1 tuần đi ha, rồi từ từ tăng lên, tăng lên, rồi nó sẽ thành mỗi ngày, đúng hông bạn? Ờ, mình thấy cái cách này khá là hay luôn đó, nó cũng đánh vào cái tâm lý mình nó thoải mái hơn, mình cũng, ơ, hổng có cảm giác là bị mất động lực nữa, rất là cảm ơn bạn luôn nè.
Đúng rồi. Ừm. Ừ. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Ừm. Ừm, và tiếp theo nha, ờ, những cái giai đoạn đầu tiên á mà khi mà bạn đang có một cái lịch tập nó khá là giãn, ờ, chỉ khoảng tầm từ 2-3 lần 1 tuần thôi, thì chắc chắn nà nó sẽ có những cái ngày trống, thì những cái ngày đó nha, bạn có thể kết hợp những cái bộ môn hoặc là những cái hoạt động khác để giúp cho tâm lý mình được thoải mái. Ví dụ bạn có thể là đi, ơ, đi bộ này, đi dạo này, hoặc là, giống như bạn nói là bạn cũng có thể kết hợp chơi cái bộ môn đá cầu, nhưng mà mình sẽ không thường xuyên, mình chỉ là xen kẽ vào những cái ngày mà mình có lịch trống. Ví dụ như là bữa đó mà mình có thể hẹn được nhiều bạn bè, thì mình có thể rủ mọi người đá cầu này, rồi đi bộ, hoặc là ví dụ như hôm nào mà quá là mệt đi, không có muốn ra ngoài thì bạn có thể ở nhà đọc sách, hoặc là ngồi thiền, yoga một chút xíu để thả lỏng bản thân cũng như là đưa cái tâm lý và cái trạng thái của cơ thể nó được đưa về cái trạng thái nghỉ ngơi, nó cũng là một cách để mà hồi phục năng lượng sau một ngày bạn làm việc và hoạt động mệt mỏi nha.
Ừm. À, vậy hả? Ừm.